Itu dia.
Gitu ya? Lebih lebih baik gini sih mungkin kalau menurut aku, eee, kamu memang bicara lagi dan kamu juga, eee, apa, pikirkan lagi untuk lanjut kerja disitu, ya. Eee, ibaratnya, eee, apa ya, kalau misalkan dilanjut terus ya, eee, mau nggak mau itu ngerusak ini ya, ngerusak, apa ya, ibaratnya diri kamu sendiri, gitu. Kamu juga nggak dapet iya, bener, gaji pokok kamu nggak dapet, malah gaji pokoknya dikurangi. Karena kamu lembur kan, gimana, nggak dapet gitu, nggak nyampe logikanya. Nah, kalau misalkan si atasan ini nggak masuk-masuk tuh logika ha apa, gaji pokok dan lembur, ya udah lebih baik sih kalau menurut aku ya, masih banyak kok di luaran sana yang lebih baik dari itu, gitu.
Mhm. Mental health. <laughs> Mhm. Mhm. Iya, sih.
Kerjaan tuh nggak cuman itu, gitu sih, jadi ya nggak usah setergantungan itu, gitu, kecuali kalau memang, eee, apa ya namanya, kamu memang susah banget tuh cari yang lain, gitu, kalau nggak, kamu cari dulu baru keluar, gitu. Daripada digituin kan, ya, rugi kitanya, bener, rugi banget lah kalau kayak gitu, ya.
Betul sih, Kak. Iya, betul sih, Kak. Itu, kon kontrak kerja nggak ada, BPJS nggak ada.
Ah. Wah, udah itu parah itu, kontrak kerja. Wah, wah kon kalau kontrak kerja aja udah nggak ada, wah, gimana kita mau mengajukan ke hukum, ya udah, kalau menurut aku sih udah langsung cari opsi lain, lalu habis gitu ancang-ancang kamu say goodbye aja sih. Iya. Iya.
<chuckles> <chuckles> Iya, sih, Kak, aku juga berpikir seperti itu sih, Kak. Sama be berar berarti pandangan kita sama berarti, sedih banget ini. Padahal enak kerjanya, cuman ya gitu, mhm.
Iya, bener, begitu. Ya, enak juga enggak resiko juga ya, gitu. Kalau enak jadi kita korban, ya nggak enak jatuhnya tetep.
Iya. Betul.